Hoy en día, con todas las plataformas que existen, los nuevos avances tecnológicos y todas las herramientas que tenemos a nuestro disposición, pues, hay eh, han e excedido o salido nuevas formas de aprender. Platícame, ¿tú qué opinas de aprender por Internet hoy en día?
Ay, pues, mira, deja, te cuento. Cuando era muy joven, este, estudiábamos en las bibliotecas, era de ir a sacar los libros, hacer resúmenes, luego pasarlo a mano o pasarlo a máquina de escribir. Sí era un poco más detallado, más tedioso. Yo, para mí, está genial, o sea, después de los años, a pesar de que ya no me está tocando tan directamente, considero que es muy genial, la verdad, tener la el acceso a todos los libros a través de, pues, solo, eh, presionar, un botón.
Ajá. Sí, claro. Por supuesto. <chuckles> Sí, claro. Oye, y, por ejemplo, esto que mencionas de que tienes nuevo acceso hacia, pues, información nueva y todo ese tipo de cosas. ¿Tú lo has visto como de cerca, quizás con algún sobrino, un primo, un tío, etcétera?
Sí, sí, fíjate que sí lo veo todos los días. De hecho, desde, bueno, con mis hijos como que apenas empezaba. Todavía ellos, este, dirían, arrastraban un poquito el lápiz, pero ya mis sobrinos, incluso hasta los de 5, 6 añitos, ya empiezan a agarrar el internet y empiezan a comprender que tiene muchos beneficios, y está muy fácil.
Claro. Guau. Oye y Sí, claro. Oye, y por ejemplo, ahí con tus sobrinitos pequeños, que mencionas, ¿tú crees que ellos lo están utilizando para aprender o quizás están agarrando algunas tangentes que o como puede ser el entretenimiento fácil, la captación rápida en distintas páginas como YouTube o TikTok, etcétera?
Pues mira, yo creo que ahorita es cuestión de que ellos, eh, le tomen el sentido de ap u usarlo para aprender. Realmente lo utilizan para, pues sí, para ver videos que les gustan o ver a sus artistas favoritos a través de las redes sociales.
Por supuesto. Claro. Okey. ¿Y tú crees que, por ejemplo, el hecho de que hoy en día las plataformas, eh, más allá que de enseñanza, están tratando de hacer como, capt ah, bueno, captar rápido la atención de las personas. Eh, ¿tú crees que se está ayudando al aprendizaje de los niños o crees que esté afectando?
Pues mira, tiene yo diría que tiene un beneficio y al mismo tiempo un perjuicio, porque porque mira, si los niños lo utilizan para jugar, a veces ya se están haciendo como adictos, a veces algunos chiquitos adictos para las para ese tipo de redes sociales. O yo creo que ahí ya fue el papel de los papás porque son menores de edad la mayoría de irles, este, cuestionando el tiempo, qué cosas ven, a qué horas las van a ver pa y y ponerlos a estudiar o a leer con libros, aunque aunque ya son algo de tiempo pasado de no no dejar esas buenas prácticas.
Mm, ¿por qué? Por supuesto. Sí, claro. Ujú. Sí, claro, tal vez es algo completamente esencial, como mencionas, pues son unas buenas prácticas que solían tenerse hace algunos años y, pues, que hoy en día ya no están tan presentes. Oye, y me surge una duda a raíz de esto que me estás platicando. Eh, ¿tú crees que cambia algo o hay algunas cosas que se pueden aprender mejor en línea y algunas otras que se aprenden mejor estando de una forma presencial con un maestro?
Sí, yo creo que sí, hay este, ciertas actividades o ciertos estudios que requieren como que te vayan corrigiendo, como por ejemplo el de cocina, que es uno de los que yo opino que sí necesita estar por lo menos una parte presencial porque eso pues lleva muchos detalles, entonces no es suficiente. Aparte, tienen que probarla. Entonces, yo creo que en línea sí la teoría, pero no la práctica.
Sí, claro. Ujú. Sí, claro, pues es algo bastante importante, como lo mencionas. ¿Y crees que existan algunas otras carreras donde sea necesario estar en presencial más allá de en línea?
Pues podría ser, yo creo que las carreras administrativas no requerirían tanto estar presenciales. Se podría hacer a través de línea, yo creo que el 99% porque no requieren hacer algo tan práctico y lo práctico que requieren ese tipo de carreras se puede hacer a través de un pizarrón o que el maestro te vaya explicando ahí paso a paso.
Okey. Sí, claro. Oye, tienes razón. Ahora que lo dices desde ese punto de vista, pues sí sería una buena opción también me pensarlo de ese modo. Pero, bueno, se tuvo un gran acercamiento con la educación en línea gracias a la pandemia que, desgraciadamente, pues, afectó muchísimo esta parte. Y bueno, ¿tú qué opinas durante ese tiempo donde, pues, muchos estudiantes universitarios de secundaria, preparatoria, a nivel media superior, etcétera, como lo llaman en tu país, pues, eh, tuvieron que recibir clases en línea obligatoriamente y al 100%? ¿Tú crees que la preparación que tuvieron fueron, em, adecuadas o al mismo nivel que se tenía cuando estaban totalmente presenciales?
Ay, sí. Ajá. Pues mira. No, mira, yo creo que, bueno, al menos e en México, no siento que estuviera al cien por ciento preparado para este momento. Se veía venir por la tecnología que cada vez va avanzando y como que los países se van jalando unos a otros, pero siento que fue tan abrupto el momento que no estaban al 100% preparados ni los niños de esa de esa generación o jóvenes de esa generación, ni los maestros estaban tan preparados para este cambio tan radical. Se hizo lo que se pudo, la verdad, con lo que se tenía. No creo que haya sido como el 100% adecuado.
Ajá. Sí, claro. Claro. Ajá. Okey, entonces, tú consideras que, pues, no fue como como al cien ta lo que lo que se hizo durante este tiempo.
No, se hizo lo que se pudo, la verdad, hicieron, yo creo que un buen trabajo, tanto los chicos acostumbrarse a ver un maestro atrás de una computadora o atrás de una pantalla. Estaban más acostumbrados como al contacto humano, eso para ellos fue difícil. Algunos se fueron educando, pues fueron casi 5 años, se fueron educando como que en la pantalla y y ahora les cuesta trabajo socializar. O sea que están regresando como al a a estar con otros compañeros, otros maestros, sí sí les está costando ahora al revés, regresar como a ese sistema.
Ajá. Claro. Sí, por supuesto, es un poco más más complicado, ¿no? Porque también, pues, afectó la parte social de, pues, bueno, convivir con otras personas, convivir, hacer amigos, eh, tener, pues, ciertas reglas un poco más precisas que están dentro del aula, ¿no? Y, por ejemplo, eh, existen, eh, infinidad de cursos de sobre lo que sea en Internet. ¿Tú crees que estos cursos tienen realmente una validez y valen la pena tomarlos? ¿O qué? O también, ¿qué es lo que a tu a tu punto de vista? ¿Qué crees que sea como esas señales que dices, no, no es una buena idea hacerlo?
Pues, mira, aquí en el país, es muy importante que todos los estudios en línea estén avalados por la SEP. Entonces, yo creo que hay que investigar desde ese punto, si ese curso está avalado con la por la SEP. Eso es para que tengas un documento oficial en algún momento, o en línea, que te avale si tú tienes que estudiar o si tienes que trabajar, o si tienes que enseñar. Pero también hay otros cursos que también deben de tener como un valor práctico. O sea, si al después de un tiempo tú estudiaste y no aprendes absolutamente nada, por ejemplo, en el caso de que estudies inglés, pues, yo creo que eso te está diciendo que, pues, no es un curso que, de verdad, valga la pena. Aunque a veces tengan titulaciones, a lo mejor les falta un poco más de experiencia.
Ujú. Sí, claro. Okey. <laughs> Okey, ya veo. Y, por ejemplo, eh, tú me mencionaste, al inicio de la conversación, que en tus tiempos no era algo que estuviera presente, el Internet, sobre todo, eh, dime, ¿tú, en la actualidad, has intentado tomar cursos en línea o hecho algo en línea respecto a esto?
Ay, no. <chuckles> Sí, sí, fíjate que sí he intentado entrar a la universidad, digo, ya no tengo mis 15 años, ya tengo algunos. Este, sí está interesante, pero, para nosotros que venimos de una generación, pues, algo lejos, nos está costando de, este, adaptarnos ahora a la tecnología que está tan avanzada en este tiempo. Pero yo creo que sí, la verdad, sí, después de todo lo que he vivido, sí son prácticos, sí es de aprender, sí, y es cuestión de, ahora sí que, de agarrar la la nueva ola de de lo que es el nuevo sistema, la nueva forma de estudiar, pero creo que sí siguen siendo bastante buenas.
Claro. Ajá. Oye, y eso que dijiste que te está costando como adaptarte a las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las limitantes? O sea, ¿qué es lo que te lo impide o que te cuesta trabajo?
Ah, pues, eh, eh, tienen demasiados programas, por ejemplo, algunas computadoras, como entenderle cómo te va siguiendo, cómo te va llevando de la mano hasta lograr lo que tú quieres encontrar. Entonces, yo creo que es cuestión de acostumbrarse. Estábamos acostumbrados a la libreta y al lápiz. Entonces, ahora, es como una libreta y lápiz, pero en el sistema o en la computadora, en en lo que tienes a la mano. Entonces, volverse a acostumbrar a eso, más bien, adaptarse al nuevo a la nuevo formato de esos cuadernos que hoy ya son electrónicos, es cuestión de práctica, yo creo que es eso, porque, a veces, te asusta como borrar un archivo, o hacer cosas raras ahí, de repente te asustas un poco, porque, pues, es nuevo completamente.
Okey. Ujú. Claro. Ujú. Okey. <laughs> O sea, entonces, ¿tú crees que más allá de una limitante física o lo que sea, es más por una cuestión de costumbre?, por lo que entiendo
Sí, claro. Es más cuestión tuya, de de que tú sientes como que: "Ay, es demasiado nuevo". Exacto.
O que Okey. O sea, más como una barrera mental. Y, por ejemplo, ¿qué qué técnicas o qué haces para evitar esas barreras mentales? O, bueno, esa esas cosas que te ponen como una traba para intentar algo nuevo, ¿qué es lo que haces para poder, eh, eliminarlas? Por así decirlo.
Pues mira, yo creo que es quitarte el miedo, bueno, no, más bien no quitarte el miedo, sino hacerlo a un ladito y como empezar a experimentar. Y darte cuenta que al final es más tu miedo que lo que realmente sucede cuando mueves algún archivo o te metes a algún programa o o alguna red social. Como que fijarte bien lo que estás, es viendo y y leerlo con detenimiento porque ya me ha pasado. Y, este, y meterte y experimentar y ver que realmente al final no es tan grave como tú te imaginas.
Okey. Ujú. Okey, okey. Sí, claro, porque, pues, al final en la computadora, en distintos medios e Internet, pues, se pueden recuperar todo este tipo de archivos donde, pues, eh, si no se eliminan definitivamente, claro está, pues, se pueden recuperar. Ahora, a ver, surge una duda, una curiosidad, más que una duda. Si tú tuvieras la oportunidad de de hablar con las personas que hacen todas estas páginas, las plataformas para realizar el aprendizaje, los cursos, y todo eso, em, ¿tú qué les pedirías como persona mayor, que tienes, como como mencionaste, que te asustó un poco la tecnología, eh, qué les dirías? ¿Qué o qué consejo les dirías?: "¿Sabes qué? Estaría padre que que pusieras esto en tu plataforma", y blablabla, blablabla. A ver, cuéntame.
Ah, sí. Ajá. Ay, mira, yo lo que les diría es que, a veces, usan, eh, un idioma diferente, <chuckles> un idioma que nosotros ya no entendemos. A veces, su forma de expresar, a lo mejor, cerrarse a otro tipo de expresión, o sigue este archivo, pásate a esta página. Quisiera que fueran palabras más sencillas y que están más acorde a nuestra época.
Ajá. Okey. O sea, ¿te gustaría? ¿Y te te gustaría como la implementación de cursos de donde te enseñen a utilizar, literalmente, la página?
Exacto. Sí, pero que también fueran pacientes, porque no somos tan rápidos como ahora que ya casi los niños nacen con un celular o una computadora, o sea, no nacimos con eso nosotros. Y, como que sí nos van a dar cursos, pero que tengan que ser como muy pacientes, y y cursos muy detallados para que nosotros podamos entenderlo y ya, después, agarramos la práctica que ellos, a lo mejor, tienen. Quizá podemos lograrlo en algún momento.
<chuckles> Ujú. Okey. Sí, claro. Okey, suena bastante bien. Y, de hecho, ahora que lo mencionas, no hay casi cursos o o formas de utilizar la página, porque, bueno, se tiene pensado que la mayoría de las páginas son "intuitivas", entre comillas, porque, como dices, para personas que no están muy apegadas a la tecnología, pues, no es tanta intuición así como lo mencionan. Oye, ¿y has tenido alguna experiencia donde el no tener como esas habilidades o este tipo de de intuición dentro de la tecnología, eh, te ha llegado a crear algún problema o algo así?
Ajá. No. Ay, sí, la verdad es que sí. El otro día me pasó algo, muy pues no sé si gracioso, pero bueno, este, mi hijo me dijo: "Oye, este, métete aquí y mueve un archivo". Y yo dije: "Pues ahí dice sí o no". Pues yo le apachurré que sí, le presioné que sí, y borré su información. Entonces, no sabía si me reía de nervios o de o de o de, este, de: "Ay, ¿cómo lo arreglo?". O sea, y aparte la desesperación de no poderlo reparar y así de: "Ay", no, no, sí fue muy estresante. Al mismo tiempo que me daba risa de los nervios, fue muy estresante porque, pues no sa no dimensionaba qué tan grave había sido lo que yo había provocado por, pues, por estos nerviosismos que te causa la tecnología, que de repente todos quieren que vayas al ritmo y, pues, no tienes su mismo ritmo, es algo que ellos quizá deberían de comprender también. Y a la mejor nosotros expresarlo, ¿no? Porque también ellos a la mejor asumen que tú lo estás entendiendo, pero no, a veces no es así.
A ver, cuéntame. ¿Cómo crees? No, ¿cómo crees? Ajá. <chuckles> Claro. Ajá. Sí, claro. Oye, ¿y no había forma de recuperar el archivo o realizar algo para poder respaldar esa información?
Pues mira, yo no dudo que exista, pero yo personalmente no lo podría arreglar, de no no pude no pude y no podría arreglarlo. Le tuve que decir, no me no me quedó opción, ¿verdad? Pero, <giggles> ay, no fue tan divertido, la verdad sí sufrí un poquito para decirle de: "Uh, ¿Qué crees? Que te borré tu archivo que te tardaste un montón de horas en hacer". Pero de todos modos sí se lo dije para que él lo reparara, porque yo creo que él sí puede.
Rayos. <chuckles> <chuckles> Sí, claro. No, pues es que Claro, no, pues, en esos casos, pues, sí es bueno tener en cuenta que, pues estás aprendiendo que bueno, a una supongo que no era un aparato que tú conocieras al cien y, pues, pueden llegar a ocurrir esos errores. Son tanto tristes en ocasiones porque quizás era una tarea o algún trabajo que, pues, costó un poco de trabajo hacerlo. Pero, pues, al final se, pues, siempre hay una solución, ¿no? La única solución que dicen por ahí es, pues, es la muerte. Pero, pues, de ahí en fuera, todo es posible, ¿no?
No. Ajá. Sí, sí, sí. Ah. <laughs> Exacto. Es correcto, feo pero realista.
Muy bien. Oye, pues, la verdad, me sorprende demasiado cómo cómo cambia la perspectiva hacia la tecnología, dependiendo de la edad. Como mencionas, hay ámbitos generacionales, ámbitos donde no estás tan apegada a ella en tu caso, y, pues, que te puede cambiar totalmente la perspectiva, porque, pues, bueno, pues, con eh, preguntarle a tus sobrinitos qué les parece el Internet, seguro te van a decir: "Ah, es fantástico". Pero, pues, ya, eh Ajá.
Ajá. <laughs> Ah, por cierto, mi nieto me ayuda porque yo no, hay cosas que ya no. <chuckles> Le digo: "Oye", tiene 7 años, le digo: "Oye, ven, ayúdame porque no sé cómo moverle y ya se me atoró la página", y entonces me asustó. Sí es normal que estemos asustados porque un cuaderno y una y un celular por ahí, nada que ver, o sea, no se parecen en nada.
<laughs> <laughs> Sí, claro. Oye, y una última pregunta, en el caso de tu nieto que mencionas, ¿él tiene herramientas de aprendizaje en línea de alguna cosa de la escuela o algo así?
Sí, toma, eh, las clases de inglés en línea, fíjate. Yo, la verdad, no entiendo qué es lo que hace, lo hace con su papá. Pero sí es muy interesante y de hecho, él maneja bastante muchas cosas que yo, ah, incluso de la televisión, los controles remotos que tampoco fueron de nuestra generación. Eh, puede moverle, cambiarle nombres y cosas que de verdad yo hasta el momento todavía no las entiendo al 100%.
Guau, okey. Ajá. Claro. Y, pues, como dices, ya trae el chip integrado, ¿no? Aparte, pues, nace con esa información al alcance de la mano sin ningún problema. Oye, pero, pues, muchísimas gracias por contarme tu perspectiva acerca de la tecnología y, sobre todo, del aprendizaje, cómo se utiliza para para realizar aprendizaje hoy en día. Te lo agradezco muchísimo.
Sí. No, a ti muchas gracias por escucharme con tanta atención. Fue un gusto platicar contigo. Cuídate.
Igualmente, cuídate, espero podamos platicar más adelante. Bye.
Bye.